أنا عايز آخد رأيك في حاجة، وعايزك تنصحيني أعمل إيه، لأن أنا بصراحة محتار أوي، وعمال بقى لي فترة كبيرة أوي عمال أفكر في الموضوع، ومش عارف آخد فيه قرار بصراحة. أنا آآ بقى لي فترة أنا قاعد من تقريبًا يعت من من يوم ما اتجوزت وأنا قاعد في شقة إيجار، امم، ما هياش شقة ثابتة طبعًا أنا كل شوية باتنقل يعني حسب ال الإيجار، ممكن العقد بتاعهم آآ ممكن يتحسب سنة، سنتين، 3، ممكن أجدد، ممكن ما أجددش، فاشوف مكان تاني، فأو ممكن أكبر مثلًا المكان، آآ فج في فرصة دلوقتي قدامي إنه هو حتى مراتي بتزن عليَّ بصراحة، إن إحنا نشوف شقة إن إحنا نشتريها بقى، في جمعيات كده زي حاجات تبع وزارة الإسكان، في حاجات تانية من برّه ممكن أدخل فيها، اللي هو عارفة الشقق بتاعة ال اللي هو ممكن نشتريها بال بالتقسيط ندفع مقدم مثلًا أو تقسيط. فأنا مش عارف أنا محتار أوي اللي هو أ أعمل كده وأدخل في شقة؟ آآ طبعًا الشقة دي بتبقى عايزة مقدم كبير بصراحة، أنا ممكن، آآ، ماشي أنا معايا المبلغ دوَّة وممكن أدفعه، بس في نفس الوقت محتار، اللي هو يعني أدفع الفلوس اللي معايا دي كلها في شقة، وبعدين آآ أفضل أروح بقى شقة أدفع قسط بقى، القسط تقريبًا بيبقى كبير حوالي من من 10 ل20 سنة، ممكن أختار ممكن 20 سنة، آآ أفضل أدفع حياتي طول عمرها 20 سنة أفضل قاعد في نفس المكان، والَّا لأ أخليني وخلاص؟ أنا كده، كده باتأجر، ما هي يعتبر نفس الحكاية، هادفع قسط، زيها ما أنا بادفع إيجار، فََمش عارف محتار بصراحة أعمل إيه؟
اهم. تمام. اهم. اهم، يعني أنا متفهمة جدًا الحيرة اللي أنتَ فيها، يعني ممكن يكون في آراء مختلفة كتير عن الموضوع ده، ممكن أنتَ رأيك بالنسبة لك إن أنتَ تكون آآ، أنتَ تمام في الإيجار بس مثلًا مراتك تبقى عايزة تبقى بتحس باستقرار، وتبقى بتحس إنّه يبقى عندها بيت هيّ بتمتلكه أو أنتم بتمتلكوه يعني سوا، فممكن يكون في حيرة شويّة، وأنا متفهمة جدًا الحيرة بتاعتك. بس قل لي يعني هو آآ بالنسبة ل لمراتك لمّا كانت بتقول لك إن هيّ تبقى عايزة بيت، آآ، ده- زي ما قلت لك- هو بالنسبة لها بس عشان استقرار مادي؟ والّا مثلًا أنتم مغيرين شغلكم أو مثلًا في حاجة لو كان في ولاد مثلًا، لمدارس الولاد فأنتم بتتنقلوا؟ والّا هو بس علشان يبقى عندكوا بيت مِلك؟
هي بٌصّي، بتفكر في الاتنين، إن هو يبقى عندنا بتفكر لقدام إن هو يبقى عندنا بيت بقى مِلك، اللي هو يحس أنتِ باستقرار كده وأمان شويّة، إن إحنا قاعدين في بيتنا. و وحاجة تانية هي زي ما تقولي كده يعتبر زهقت من كتر النقل، يعني أنا آآ، ن أنا تقريبًا نقلت بتاع من يوم ما اتجوزنا، نقلت 3 أو 4 مرات من من الشقّة اللي هو أفض أفضل فيها شويّة وبعدين آآ، العقد يخلص، أو إن بقى ال المالك بقى مثلًا يا أمّا عايز يزود ال الإيجار، أو في مرّة تانية ال اللي هو بُصّي بيتلكك عشان يخرجنا، اللي هو أي حاجة عشان يخرجنا، عايز هو الشقّة. فللأسف يعني غيرت كذا مرّة، ومرّة تانية تقريبًا أوّل شقّة دي ت تأجرتها كانت صغيّرة خالص طبعًا، عشان كنت في أوّل الجواز كنت مزنوق شويّة، آآ فبرضو دي لمّا يعني ربنا فتح عليَّ شويّة أ أ رُحت اتأجرت واحدة أحسن شويّة، فهي الفكرة إن هيّ شايفة إن إحنا كل شويّة ما فيش أمان، كل شويّة ممكن نتأجر ممكن نمشي من الشقّة، ندور على شقّة تانية وأ كمان اللي هو ممكن في أي وقت يجي المالك لأ، عايزين نخرجكم، آآ، يبهدلنا بقى الكلام ده، يقعد آآ، يرخم علينا، يتلكك بقى في أي حاجة. فهي نفسها يبقى شقّة ملكنا وخلاص يعني، بس أنا في نفس الوقت شايف إن هو ان يعني لو جيت حسبتها يعني أنا م 20 سنة دول ال20 سنة لو هاقعد أدفع أقساط وحاجات وكده، م ممكن أدفع نصهم أصلًا في ال في ال في الإيجار وهو، هو عادي ما أنا كده، كده قاعد.
اهم. تمام. فاهماك. اهم، يعني أنا م متخيّلة تمامًا شعورَك ومتخيّلة ممكن تكون أنتَ بتفكر بشكل عملي شويّة. آآ، هيّ كمان ممكن تبقى بتفكر بشكل، آآ، عاطفي شويّة أو كمان ممكن تكون هيّ تعبت من كتر ال النقل، لأنّ برضو بيبقى في تغيير كبير. بيبقى العفش ومقاسات المطبخ و ومقاسات الأوض نفسها بتبقى خلاص متسستمة على البيت اللي أنتم فيه. بعد كده تيجوا تغيروا لشقة أوسع أو لشقة أضيق شويّة، فهي ممكن تبقى مش عارفة تعمل إيه في العفش. لو شقّة أكبر شويّة هتبقى ال ال كأن البيت فاضي ما فيهوش عفش كتير، ولو شقّة أصغر هتبقى متضيق ومتكربس، وحاجات ما لهاش و مكان. فالحاجات دي ممكن تكون بتفرق مع ال- الستات شويّة، أو ممكن تكون بتبقى بتأثر فيها. اهم، طيّب
بالضبط، دي ده هي متضايقة جدًا من الموضوع ده. ب بجد، يعني عايز أقول لك، إن هو في حاجات كتير جدًا مثلًا، آآ، في حاجات في شقّة إن إحنا الشقّة اللي دخلنا فيها ال لأ، ال في عفش كتير معانا، ب يعني، آآ، متساب كده في مكان ماغلو مالوش مكان اتحط يتحط فيه. فَفي حاجات المطبخ آخر مطبخ تقريبًا في شقّة مس مس مش قبل دي، مش دي، الشقّة اللي قبلها، كان المطبخ كان صغيّر شويّة فما اخدش كل حاجة. لأ، ففعلاً هيّ متضايقة فعلًا من الحتّة دي أكتر حاجة.
اهم. يعني أنا متفهمة تمامًا، ممكن تكون هي تبقى بتفكر إزاي أو أو ممكن تكون هي خلاص أُجهدت، وكمان الحاجات لمّا بتتنقل ممكن تبقى بتبقى فيها، آآ آآ حاجة تتخبط، حاجة تبوظ، فأكيد ده بالنسبة لأي سِت يعني حاجة كبيرة أوي، ويعني ممكن تكون حطاها دايمًا ف ف ف في الحتّة بتاعة التوتر دي، إن هي تكون خايفة على حاجتها. فأنا متفهمة وجهة نظرها وعايزاك أنتَ كمان تبقى بتتفهم بس وجهة نظرها كده من إن هي سِت وإزاي بتفكر. بس خلّيني أسألَك على حاجة، هل أنتَ عندَك القدرة المالية إنّك تكون بتدفع أصلًا مقدم في شقة، أنتَ قُلت لي إن ده تبع الإسكان، فأعتقد إن التسديدات بتاعتها تبقى حنينة شوية، إذا كانت مُقدم أو آآ، فلوس بتاعة القسط. فهل أنتَ عندَك المقدرة المالية لكده؟
هو بالنسبة للفلوس آه، زي ما قُلت لِك، أنا معايا حتّة المقدم ده، بس أنا يعني محوش مبلغ كده، بس يعتبر هادفعه ف بصي يعتبر خد التحويشة اللي معايا، يعني م مش هيبقى أو هيبقى متبقي معايا حاجة بسيطة أوي. أنا كنت شايل يعني مبلغ على جنب اللي هو لأي حاجة طارئة، يحصل أي ظروف، لأي حاجة بقى. ف آآ هو كده هياخد معظم يعني م ممكن نصه مثلًا، فهيفضل معايا النص التاني. آآ بالنسبة للإيجار لأ، هو هو مش هو مش حتة إن إسكان يبقى إيجار قليل، لأ، ده في في أقساط كبيرة بصراحة، لأنّه هي عايزانا نقدم في الدخل المتوسط وخصوصًا لو أنا قدمت لأن بيبقى كإسكان يعني، آآ بيبقى آآ هم عندهم ترتيبات معيّنة، ما ينفعش كل واحد حسب دخله، بيبقى دخل محدود أو دخل متوسط، فحسب كل حاجة آآ، بال بالشقة أو بالقسط بقى. فأنا الفئتي من دخل المتوسط فلأ، ال الرقم بيبقى عالي شوية، يعني عايز أقول لِك إن أنا ال القسط اللي هادفعه ممكن يبقى أعلى من الإيجار اللي بادفعه دلوقتِ، خصوصًا إن أنا بادف لما بتأجر بتأجر شقّة مش مفروشة أنا ك معايا الفرش بتاعي، آآ، إنّما آآ، آآ، ف فالقسط اللي بادفعه لأ، لو في الإيجار لو في التمليك هيبقى قسط أكبر فعلًا.
اهم. تمام. اهم. اهم. امم، يعني كمان القسط لو أنتَ جبت شقّة؛ القسط هيبقى أكتر من ال من الرقم اللي أنتَ بتدفعه في الإيجار فده ممكن يبقى بيسبب لك شويّة خلل كده في الميزانيّة الشهرية بتاعتكم. طيّب خلّيني أسألك على حاجة، هل أنتَ اتكلمت معاها قبل كده، ووصلت لها وجهة نظرك من حيث آآ، إن الموضوع بتاع الإيجار بالنسبة لك بسيط، أو الفكرة دي سهلة عليك؟ أو إن أنتَ كمان ممكن تبقى بتنقل، فبتغير مكان؟ ممكن كمان تدخل لها من الحتة بتاعة آآ، عتبة جديدة يبقى رزق جديد ف م م حاجة كويّسة إن أنتم ما تبقوش مقيدين بمكان معيّن وتفضلوا فيه طول عمركم. فأنتم الأحسن كده تبقوا موجودين بتبقوا بتتنقلوا، لو عاوزين مثلًا تبقوا بترتقوا بالمنطقة أو تبقوا مثلًا بتروحوا في حتّة كان نفسكم مثلًا تعيشوا فيها لو الأمور مشيت في الشغل كويّس. فهل أنتَ قعدت معاها قبل كده، وحاولت تتكلّم معاها وتشرح لها وجهة نظرَك؟
بصراحة آه، قعدت معاها واتكلمت يمكن عشان كده أنا محتار و وباكلّمك دلوقتي باحكي لك، آآ فعلًا أنا اتكلّمت معاها و وبُصّي اللي هو ما وصلناش لقرار، اللي هي هي بتحكي لي بتتكلّم معايا مثلًا إنّها هي عايزة آآ، أنا أنا قُلت لها الأوّل، اللي هو حتة- زي ما أنتِ قلتِ كده- فعلًا إن لمّا جيت حسبتها بالورقة والقلم قلت لها مثلًا في خلال 20 سنة، ال20 سنة دي، هادفع فلوس قد إيه في الإيجار لو بتأجر بال بالمدى اللي إحنا فيه، مع الزيادات السنويّة والكلام دَوَّة، والفلوس اللي بادفعها في القسط مع المقدم و والحاجات دي، هالاقي إن أنا تقريبًا آآ لأ، ال ال الشقّة نفسها هادفع مبلغ أكبر بكتير من ال من الإيجار، هادفع رقم أقل. هي تيجي ترد عليَّ بتقول: "لأ، طب بس على الأقل بعد ال20 سنة هيكون الشقّة بتاعتنا، مش. مش هنِرجع ندفع تاني، حاجة مستقرة والكلام ده، آآ إن إحنا هنفضل مستقرين عشان الولاد وال ودي." قُلت لها الحتة التانية، إن أنا أصلًا بافكّر إن أنا أسافر، عايز أسافر برّه مصر وكده، ممكن ربنا يفتحها عليَّ بقى إن أنا أسافر، ممكن نرجع نشتري بقى شقة في مكان حلو يعني، مهما كان شقق الإسكان ما هياش الشقق الكويّسة، يعني أنا أ أنا طموحي إن أنا أشتري شقّة أكبر في مدينة جديدة، في compound، الحاجات دي. فَ بس طبعًا دي عايزة رقم كبير أوي، فقلت ممكن نغي يعني ربنا سافر آآ يفتحها عليَّ واسافر- إن شاء الله– وأجيب. هي برضو يعني بترد عليَّ: "طب ماشي ما برضو ممكن نشتري شقّة و كده، وعلى قد، لو أنتَ سافرت مثلًا وإحنا قعدنا لوحدنا ابق على الأقل نبقى مستقرين في مكاننا، آآ ما ما ييجيش مثلًا مالك ي يطلعنا أو حاجة زي كده وأنتَ مش موجود أصلًا معانا." آآ برضو دي حتّة في دماغي تاني إن أنا، امم، يا هو آه يعني، أنا دايمًا لمّا افكّر في السفر بافكّر إن أنا أخدها معايا، ما ما باسيبهمش همَّ والولاد، لكن ممكن تحصل، ممكن أبقى في ظروف للأسف إن أنا ما أقدرش أخدهم مثلًا، أو تكاليف، فممكن أضطر إن أنا أسيبهم. فعشان كده أنا محتار بصراحة، مش عارف أوصل لقرار.
اهم. اهم. أيوه. اهم. امم. اهم. يعني أنا مقدرة بصراحة الحيرة بتاعتك دي، وَفاهمة قد إيه أنتَ ممكن تكون آآ، يعني مقتنع بوجهة نظرك آه، بس برضو هيّ ممكن تكون كلامها مأثر عليك أو حاسس بَ باللي هو فعلًا ممكن تبقى دي حاجة أمان آآ ليهم، آآ في المستقبل أو حاجة فَ آآ، ممكن كمان تبقى بتتكلّم معاها من وجهة نظر إن ال ال سهل التنقل أو سهل العيشة في الإيجار، علشان آآ، لو إحنا جبنا بيت، هيبقى صعب أوي لو إحنا محتاجين نغيّره في يوم من الأيّام آآ إنّ يبقى حد بيشتري عقار أو صعوبة البيع بتبقى آآ صعبة الأيّام دي لأن دايمًا بيبقى في كومباوندات جديدة وشرك وشركات العقارات بتبقى دايمًا بتطرح آآ، كومباوند بقى وشقق كتير وكمان بقى فيه سهولة إن الناس بتبقى بتاخد آآ شقق في أماكن حلوة جدًا، جدًا وفي نفس الوقت ال التقسيط بقى في معظم الأماكن الفخمة دي على 12 سنة و15 سنة، فَمش هيبقى سهل أوي إن إحنا نبقى بنبيع البيت مرّة تانية لو هو ف بيت مِلك. وكمان آآ ممكن تعرض عليها الفكرة بتاعة إن أنتم هتبقوا بتسافروا برّه وممكن في احتمالية كبيرة إن هيّ كمان تبقى بتيجي معاك، فبرضو إن البيت يبقى مقفول أو إن أنتَ ما تقدرش آآ تبقى بتبيعه في الفترة دي، هتبقى برضو دي خسارة ليكم. يعني حاول كده تبقى بتكلمها بإن أنتَ تبقى بتطمنها وفي نفس الوقت، آآ، آآ تبقى متأكّد أو تأكد لها إن كده، كده الأمان المادي بالنسبة لك موجود، وإن فلوس الشقّة اللي هيّ محتاجاها أو اللي هيّ هتحسسها بالأمان هيّ موجودة ومربوطة في شهادات وفيها كل حاجة يعني إن أنتَ تحسسها إن الأمان المادي موجود. وفي نفس الوقت، أنتَ تبقى بتشرح لها وجهة نظرك إن الصعوبة بتاعة البيت ال المِلْك ده إذا كان بقى في بيعه أو إذا كان في التنقل لو أنتم محتاجين تبقوا هتبقوا بتبيعوه في وقت وتبقوا بتنقلوا في وقت تاني لمكان أحسن هيبقى برضو صعب شويّة، فأنتم كده بالنسبة لكم الموضوع بسيط. أهم حاجة؛ إن أنتَ بس تبقى بتطمنها لأن هيّ كل اللي هيّ بتقوله لك أو وجهة نظرها هيّ بس محتاجة تطمن بشكل أو بآخر.
وبجد بصراحة يعني حتة فكرة إن آآ إعادة البيع دي أنا ما جتش في دماغي بس فعلًا معاكِ حق فكرة إن أنا، آآ لو عايز أشتري في مكان تاني فعشان أبيع البيت اللي أنا جبته من الإسكان ده هيبقى الموضوع صعب وممكن أخسر فيه كتير. فَفعلًا معاكِ حق، أنا فعلًا ممكن أتكلّم معاها في الحتّة دي وإن شاء الله هتقتنع بيها يعني. آآ أنا أنا بجد با باش باشكرك جدًا، جدًا بصراحة على نصيحتك دي وشكرًا جدًا على وقتِك.
العفو، تحت أمرك دايمًا.